जी, मैं समझ सकता हूँ और आपने बताया कि जैसे-जैसे आप यहाँ पर आए हैं और जब से थोड़ी जिम्मेदारियों आपके ऊपर ज़्यादा बढ़ी हैं ना, तब से और भी ज़्यादा आपकी ना परेशानी जो है हो रही है और हम इस पे ज़रूर आएँगे कैसे आप ना इससे जो है बाहर इससे निकल सकते हैं, चाहे वो काम बाँटने की हो या फ़िर कोई और तरीक़ा अपनाने की। वैसे क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि क्या आपने पहले कभी कोई बदलाव लाने की कोशिश करी है? कोई जैसे आपने तरीक़ा अपनाया हो और उससे आपको अगर कोई परिणाम मिले हों तो उसके बारे में बताइए या फ़िर जो भी आपको मुश्किलें आईं आप उसके बारे में बता सकते हैं, थोड़ा-सा आप इस बारे में विस्तार से बता सकते हैं, अगर आपने ऐसा कोई तरीक़ा अपनाया हो जिसको जिससे आपको थोड़ी मदद भी मिली हो?
जी। हाँ, देखिए मैंने क्या किया था ना कि मैंने अपनी सहेली को देखा कि वो अपनी मम्मी की फ़ोटो लगाए हुए थी अपने टेबल पे, तो मैंने उसको पूछा कि क्यों लगाए हुए है? तो वो बोलती कि अरे यार मुझे मोटिवेशन मिलता है, फ़िर मैं जब नहीं पढ़ रही होती हूँ ना तो मुझे आता है दिमाग में कि नहीं मेरी मम्मी मेरा वेट करेंगी और इतना दिन से जो है वो मुझे लगातार मोटिवेट कर रही हैं, मतलब उनकी फ़ोटो देख के मुझे मोटिवेशन आता है, तो मैंने कहा बढ़िया है ये तो, फ़िर मैंने भी अपने मम्मी-पापा की फ़ोटो दोनों की लगा ली अपनी टेबल पे, अब वो देख के मैं सच में जब काम कर रही होती थी ना काम कर रही होती हूँ तो मुझे लगता है कि यार मतलब सच में मैं काम कर रही हूँ, मेरी मम्मी सोच रही होगी कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, हैं, और मैं यहाँ काम कर रही हूँ, उनको क्या कैसा लगेगा उनको ये जान के कि बताओ मैं काम कर रही, मतलब ये होता है ना थोड़ा-सा मन में आ ही जाता है कि वो तो यहाँ भेजी हुई है, पैसे भी भेजती है, सब कुछ करते हैं मेरे माँ-बाप और मैं यहाँ काम कर रही हूँ, मैं और पैसे बनाने के चक्कर में हूँ, लेक़िन अ, बस वही चीज़ है कि अब जब सोने जाओ तो फ़ोन चला रही होती हूँ तो लगता है कि यार बताओ मैं फ़ोन चला रही हूँ, क्या सोच रहे होंगे? मतलब उसका अच्छा असर पढ़ने की जगह मुझे लग रहा था कि मुझे और ग़लत असर पड़ रहा है, मैं कोई अच्छी बुरी बात बोल रही होती हूँ किसी से, तो मुझे लगता है यार सुन रहे होंगे, कैसा लगेगा? एक अजीब-सी धारणा मन में बन जाती है, सामने फ़ोटो देखो तो ना कुछ ग़लत बात बोलते बनती है और ना ही किसी तरह से अपने काम से अलग, अपनी पढ़ाई से अलग मैं कुछ भी कर रही होती थी ना, तो मुझे लगता था कि मैं कुछ ग़लत कर रही हूँ, मतलब मैं अपने लक्ष्य से भटकी हुई हूँ, मैं उन्हें धोखा दे रही हूँ, ऐसा लगता था। मैंने हटा दिया उसको फ़ोटो को म इतना ज़्यादा दिन चल नहीं पाया, फ़िर मुझे लगा कि नहीं ये ठीक नहीं है बिल्कुल भी क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ना बहुत-सी ऐसी चीजें कि माता-पिता सामने होंगे तो आपके मुँह से नहीं निकलेंगी वो बातें, आप चाह के भी टाल मटोल नहीं कर पाओगे। तो यही सब था, मुझे बहुत परेशानी हो रही थी अंदर से उनकी फ़ोटो देख-देख के कि बताओ मैं ग़लत कर रही हूँ, अपने ऊपर ही शंदेह होने लगा, फ़िर मैंने निकाल दिया, उसके बाद मैंने कुछ नहीं अपना कर देखा है।
समझा। समझ रहा हूँ। हुँ। बिल्कुल।